Evet, evet, ama kendisi sağ olsun beni oyaladı. 2 ay oldu 3 ay, 3 ay oldu 5 ay, 5 ay oldu 1 yıl. <chuckles>
<chuckles> Yapma ya. Yapma. E, ne diyordu böyle bir durum karşısında? Yani çünkü özünde senin de belli bir süren var, bitirmen lazım. E, konuşmuşsun da doktora yapmak istiyorum gibi falan. E, seni biraz galiba geçiştirdi burada.
Hı hı. Yani, işte, kendince bahaneler vardı, işte, başka öğrencileri vardı, onlarla ilgileniyordu, başka projeleri vardı. Yani ben de sanırım göz önünde olmadığım için, hani, eee, daha çok, ııı, unutuluyordum. Belki gitmemiş olsaydım, eee, göz önünde her gün beni gördüğü için, "A! Bu kızın, işte, <chuckles> sonuçları var, onlara bakmamız lazım." deyip belki hatırlardı. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Anladım. E, o Ha! Hıı, anladım. Neyse canım, sağlık olsun. Önemli olan zaten, eee, biraz artık bunları görüp ileride ne yapmak istediğine karar verebilmek. Peki, tamam, sen bunu bıraktın, yüksek lisansı, ondan sonra peki hangi kariyere geçtin?
Bil aynen. Bilemiyorum. Ne olduysa öyle bitmedi. <chuckles> Hı hı. Aaa, şöyle, emm, kariyer seçimim çok kolay oldu aslında. Böyle ne olsam diye düşünmek zorunda değildim. Çünkü o anki erkek arkadaşım yazılım sektöründeydi ve yazılım sektörünün en böyle popüler olduğu zaman da diyebilirim.
Süper. Hı hı.
Eee, beni oraya yönlendirdi. Eee, "Ben sana destek olurum." dedi. Aynen. Ben de oraya yöneldim.
Harika. E, süper. Sen yazılım s Şu an yazılım sektöründesin o zaman.
Evet, evet. <chuckles>
Hımm, peki bu sektöre nasıl giriş yaptın, biraz anlatır mısın? Yani eğitim mi aldın, kendi kendine mi öğrendin, erkek arkadaşın mı öğretti? Nasıl girdin buraya?
Ya, en büyük eğitmenim erkek arkadaşımdı çünkü onun en az, böyle, 6-7 yıllık zaten bir tecrübesi vardı. Hatta kendisi de yurt dışındaydı. Hani, hem yurt içi hem yurt dışı tecrübesi vardı.
A, süper! Hı hı. Harika.